Pra pra me enquadrar nesse negócio, nessa identidade profissional que é esperado, tá que tinha outros fatores que acabaram influenciando com que eu não quisesse continuar nesse ambiente. Mas
Uhum. Claro. Ah, então você saiu desse ambiente, hoje em dia você não tá mais nisso?
É, eu saí, porque eu acabei encontrando um outro ambiente, né, por exemplo, eh, eu falei que eu como eu trabalhava na área de comercialização de petróleo, e aí já nessa área tem a área de energia renovável, né, de sustentabilidade, e já é uma galera mais, assim, mente aberta, paz e amor, sabe. E, que ainda é, também isso, aí aí eu me identifiquei que eu poderia é uma galera mais que fala tem uma linguagem mais, eh, moderna, não é um é não é inspirado que você sissa isso, exatamente. E aí, eu me encontrei mais nessa área, ah, até pelo fato de eu poder ser quem eu era, falar o que dava na telha, sabe.
Aham. Hum. Ah, que já é outra galera, aham. Aham. Que você se identificou. Tem muitas formalidades, assim. Aham. Aham. Você podia fazer um mix ali de estampas, não? Ainda era uma coi um tabu. <laughs>
Ah, <laughs> então, era muito mais legal, porque todo mundo se vestia de da forma que quiser. <laughs> Não tinha o manual do que podia e do que não poderia. Inclusive, eu cheguei a trabalhar com o CEO, que ele todo dia usava a mesma ele, assim, né, ele não usava a mesma roupa, mas era sempre uma camisa branca e um jeans, era sempre isso.
Aham, sim. Ai, que bom, né, porque Hã. Hã. Não era o Steve Jobs que você eu tô brincando. <laughs>
Nã <laughs> Eh, ah. Mas, assim, ele, eh, para você ter ideia, era o tipo despojado, assim, sabe, então ele, eh, não era um problema.
Mai Aham. Ah, legal, não não tinha aquela formalidade, porque o jeans você pensa que é, sei lá, não é uma coisa do corporativo, né, então, é bem interessante assim como você foi da água para o vinho, mesmo, né.
Uhum, uhum. Sim, sim, essa área é, essa área de de sustentabilidade, eu eu percebi que a galera era mais, mente aberta, era mais, eh, flexível ali, claro que em momentos
Então Aham. E o que que você aham.